Ah, sa tingin ko naman sapat naman 'yong mga budget. Ah, 'yung nag-aaya sa Maynila siya actually 'yung medyo ano, um, 'yun ang concern niya, ah, medyo tight sa budget. Pero may nag-offer naman sa kanya na ano kumbaga, "Ako na bahala do'n sa accommodation huwag ka na mag ano," kumbaga 'yung ambag nun siya na mag-aabono gano'n. Tapos ang dadalhin na lang niya is, 'yung, pocket money.
Hmm, kaya pala. Mm. Oo nga naman ano, para kahit papaano eh makatipid, kumbaga sumama ka na ako ng bahala sa'yo, makasama ka lang huwag ka ng mag ano 'di ba. Well, kung ganun lang din naman ang ano ang sitwasyon eh di, um, marami pala kayong puwedeng maging option 'no hindi lang Tagaytay at Baguio kasi, kung, um, medyo may, ah, budget naman kayo 'no pupuwede mag try halimbawa sa bandang Rizal. Maganda din diyan, ah, may mga cafe din diyan 'yung mga ganiyan at tsaka, may magandang view at malamig din na lugar sa Rizal. 'Tsaka hindi rin siya gano'ng tinatao, at pinakamaganda sa lahat, napakalapit lang niya sa, Maynila. Kumbaga kung kayo'y mga taga Maynila 'di ba, eh pupuwede kayong pumunta dun.
Oo. Mm. Hindi ako sa Bulacan eh.
Ah, medyo malayo nga 'yan.
Pero malapit lang sa'min 'yun. 'Di medyo na malapit lang din.
Ah.